А расскажи, пожалуйста, вот, как меняется самооценка при смене имиджа?
Ой, ну, мне кажется, как бы смена имиджа, именно хорошая, качественная смена имиджа, должна автоматически вести к большей уверенности в себе.
Так. А ты а скажи, пожалуйста, а ты считаешь, что вот, э, смена имиджа, она всё-таки должна происходить самостоятельно? То есть вот ты как-то там читаешь, что-то находишь. Или всё-таки обращение к специалисту?
А, и к Мгм. Ой, ну, знаешь, для меня всё-таки действительно какая-то такая мечта, то ли когда-нибудь попасть к специалисту и как-то, о, посмотреть, что мне скажут. Но мне кажется, в принципе, очень много информации в интернете, чтобы сделать это и самому. То есть да, и, например
Ага. Мгм. А, да. Хорошо. А ты столкнулась с такой ситуацией, когда тебе нужно было поменять имидж, или кому-то из родных, или помочь кому-то выбрать что-то?
Ой, но я именно это ради себя изучала. И, честно говоря, недавно наткнулась на очень такой интересную концепцию, подходу к этому.
Так. М, интересно, какая же концепция?
Вот. Я, например, как-то то есть я сама собой прошла какой-то путь и не знала, как его объяснить, а потом нашла действительно подтверждение этому в этой концепции.
Так. Какой же это путь? Мгм. Да.
И как бы да, и как бы мой путь, который я прошла- это то, что я как-то по себе всегда замечала и тоже получала комплименты насчёт этого, что мне очень шёл такой сле слегка инфантильный стиль, то есть какие-то
М. Ух ты! Мгм.
платьишки, цветочки, то есть какие-то тёплые оттенки вот такого Хотя как-то по характеру по-своему я всегда стремилась к какому-то более такому серьёзному чему-то, серьёзному стилю.
Так. М. Да. М. И получается, ты раньше как-то использовала более серьёзные какие-то цвета, серьёзный стиль, может быть, деловой даже, да?
И Мгм. Ну, вот как раз таки раньше я, э, одевалась как, э, нежный цветочек, и вот недавно дошла до того, что как-то появилась, что ли, уверенность в себе одеваться, и в том числе более серьёзно. То есть какие-то костюмы, что-то такое более серьёзное. И я смотрю, и то, и другое мне классно подходит, а как-то объяснить я это не могла. Потому что раньше, как бы, такая классическая теория создания имиджа, она ой, как же это там шло, там был, типа, разные типажи женщин: это гамин, натурал, романтик и что-то там ещё было.
Да. А. У, так. Ага. Мгм. Так. У. Так, а где ты нашла такую характеристику именно в журналах или в интернете всё-таки, э, п э, что делятся женщины по типам, по таким?
Мгм. Именно в интернете, да, потому что вот какая-то такая более классическая теория, что есть как бы, например, натурал- это вот эти женщины, которые прыгают по лугам и собирают цветочки. Или романтик- это такая, которая там вся нежная и лёгкая, и всё там у неё, феи вокруг неё летают. Или гамин- эт это такая, что прям сразу в зубы, мощная.
Да. <laughs> Так. Мгм. Мгм. Так. У, деловая. Так, а ты к себя к какому типу всё-таки относила в на тот момент?
Да.
Когда нашла, мгм.
Вот, а я не могла понять, какой именно я типаж, потому что ни тут, ни там не подходила. И тут я наткнулась на новую теорию, что, мне кажется, она вообще очень классная. Вот я хочу о ней рассказать.
Мгм. Так. Мгм. Да, расскажи, пожалуйста, подробнее, да?
Вот одна девушка, я забыла, как её зовут уже, но она создала такую систему, где женщин разделяют не только по тому, как они выглядят. То есть, допустим, какая-то романтическая внешность или более такая строгая внешность, а на что-то вроде персонажей. То есть есть женщины-дьяволята там, есть женщины, э, за зайчата, мышь, ним нет, мышек там нету. Эм.
Мгм. Ага. Мгм. Так. Н-да? Нет мышек. <chuckles> Так.
Что там ещё было, с эс пёсик, и что-то там, в общем, было много персонажей, лисичка. И, знаешь
Мгм. Насколько примерно, но но, персонажей 10, 12? Сколько там вообще делили на животных? <chuckles>
Но, а, <chuckles> нохэд нет, в то, это и дело, это не обязательно животные, например, дьяволёнок, да.
А, необязательно. Так, хорошо. Так.
То есть там разное было. Там, наверно, было персонажей 10 примерно. И именно вот эти персонажи, они определяются не потому, как внешне женщина выглядит. То есть её цвет волос, цвет глаз, какие-то пропорции лица, пропорции тела, а какой-то общей энергии и в сочетание внешности и поведения. То есть в динамике это определяются, эти категории. И мне кажется, это очень классно, потому что действительно, есть, например, девушки, вроде такие нежные, лёгкие, а потом как открой рот, тут же и там повалится. <laughs>
Мгм. Ау? Так. Мгм, м. Мгм. Да. Так. <laughs> Хорошо, так. Ну а ты к какому типу себя отнесла? Нашла свой тип всё-таки?
Ой, ну, я, честно говоря, немножко ещё сомневаюсь, но, на верность, я, эт как же это называлось? Его, по мона монэн звэла тип, э, зайчика. Потому что вот как раз-таки она, как бы, дала примеры на она даёт примеры на всяких, э, таких известных личностях. Чтобы как-то примерно понять, как бы, чтобы можно было легче понять именно какую-то атмосферу этих людей и как-то себя сравнить с этим. И действительно, по этому типажу, то есть там действительно такие правила, что это люди, которым идут такие всё инфантильные наряды, но, с другой стороны, правильно подобранные, например, серьёзные наряды, то есть пиджаки, костюмы, им тоже сидят очень классно. Тока нужно добавить какую-то изюминку в этом, какую-то нежную изюминку.
Да. Мгм. Зайчик, мгм. Так. Мгм. Да, мгм. Ага. Мгм. Да. М. Так, ну и как же всё-таки изменился твой имидж, твой стиль? Вот, э, именно вот с такой характеристикой, ты нашла его?
И Мгм. Да, то есть мне действительно дало это какую-то уверенность. То есть, в принципе, вот эти понимание своего стиля, я как-то пробами и ошибками дошла до этого. Но тут действительно получила подтверждение, как что именно мне идёт, и, мне кажется, тоже эта концепция очень классным, за что я очень уважаю девушку. То, что она говорит, что имидж и какой-то свой стиль- это не для для того, чтобы добиться конкретного результата, а вывести тебя саму наружу.
Мгм. Так. Ага. Да. Ага. Ага, добиться какого-то конкретного результата. А в твоём плане, э, ты всё-таки, э, искала какую-то работу или ты, а, как-то стремилась, а, что-то создать, какую-то другую атмосферу в отношениях, или вот к чему ты стремилась, ну, именно прийти, вот, да, поменять свой имидж, с стиль?
Мгм. Мгм. Ну, наверно, я как раз-таки стремилась к тому, чтобы как-то выглядеть, с одной стороны, более серьёзно, но всё-таки игриво. То есть какой-то немножко такой секси добавить, как-то, чтобы такое интересно это выглядело. И действительно, вот эта теория девушки, она как бы вот это подтвердила. Вот это моё желание, то, что моему типажу это идёт, вот этим зайчиком. <laughs> Но с дру но с другой стороны, вот мне очень понравилось в этой теории то, что, вот, например, есть такие женщины-дьяволицы, что они просто стоят и дышат, и они уже из них какой-то прям опасность и секси несёт.
Дак. Хм. Да. Ага. <laughs> Да. Так. <laughs> Хорошо. Ну, а вот, а в этой статье, да, а были ли какие-то моменты, ну, вообще описана была одежда, стрижка, вот всё, макияж, может быть, который вот действительно тебе подходит, и ты действительно вот на практике это всё применила?
Да. И Мгм. Да, то есть действительно, э, именно там, в этой статье, то есть надавливали на то, что, во-первых, то, что натуральный цвет обычно подходит лучше всего. Не всегда, но обычно. И в моём случае это точно лучше всего подходит. А макияж- тоже там были какие-то рекомендации. Я, в принципе, поняла, что это то же самое, как я всегда и красилась. Потому что, ну, к как-то просто смотрела в зеркало, смотрела, что мне больше нравится. И оказалось, что по этой теории это действительно правильно.
Мгм. Так. Мгм. Да. Ага. Мгм. М, здорово. Но ты, в вот, в целом, ты полностью поменяла свой образ именно благодаря этой статье. И сейчас ты тебе не составляет труда всё-таки подобрать себе одежду, чтобы она выглядела в том числе и как-то, а, э, э, сексапильно, и, может быть, а, в по де в деловом стиле в том числе. Да.
<laughs> Да, то есть мне это да дало это какую-то уверенность в своих каких-то внутренних ощущениях. То есть, потому что всё-таки, когда ты пытаешься сам найти свой стиль, свой имидж, ты как-то теряешься. То есть как-то, особенно девушки, могут иногда как-то заблудиться в этих моментах, п потому что: "Вот я хочу быть такая секси. Нет, я хочу быть серьёзной. Нет, я хочу быть нежной". То есть легко в этом потеряться. А тут как бы тебе эта теория, она напрямую говорит: "Ты вот такая". Всё, вот это то, что ты. То есть ты никогда не будешь, например, нежной, или ты никогда не будешь секси, или ты никогда не будешь опасной. Ты будешь вот это. И вот это своё качество вываливай наружу, и пускай тебя видят такой, какая ты есть. И мне это очень понравилось.
Мгм. М. Так. Ага. Конечно. М, да. Ага. Мгм. Мгм. <laughs> Так. Ага. <laughs> Так. Мгм. То есть в твоём случае это быть, а, зайчиком. Э, в деловом стиле, но <laughs> в деловом стиле, но сексапильном. <laughs> Хорошо. Да. И, а, скажи, пожалуйста, а как это влияет на окружающих? Ну, вообще, вот, э, когда ты всё-таки выбрала подходящую одежду, да, сделала подходящую причёску, макияж, вот, э, замечаешь ли ты, может быть, какие-то тебе делают комплименты, на работе, как коллеги реагируют? Да.
Да. <laughs> Да. Мгм. <laughs> Да, действительно, во-первых, как-то у меня, ну, что ли, добавило вот это уверенности. Как-то оно прям передаётся, наверно, в ощущениях дальше. И как бы муж доволен, <chuckles> муж хвалит. То есть
Мгм. Ага. А, это самое главное. Да. Хорошо. Так.
Да, р родные тоже сказали, что как бы я стала лучше выглядеть. Э, ну, а коллеги как бы
Мгм. Мгм.
Да, вроде бы как-то я начала защ ощущать, что даже вот за счёт того, что я как-то стала в каких-то моментах более серьёзно выглядеть, за счёт тех же костюмов, например. Как-то даже появилась, что ли, уверенность отстаивать какие-то моменты, который раньше, ну, не было какой-то самоуверенности их отстаивать. И действительно, это повлияло лучше, то есть и на моё самоощущение, и в плане работы.
Так. Мгм. Мгм. М, как здорово. Ну, действительно, одни только плюсы от такого изменения имиджа и стиля. Хорошо, а может быть, ты ещё посоветовала своим подругам такие советы и, ну, дала вот эту статью, переслала? Возможно, как-то вот, э, подруги вот применяли твои вот на практике такие тоже советы или нет?
Мгм. Ну, я, честно говоря, пока что не спешу это никому советовать, потому что хочется как-то самой убедиться в качестве вот этой теории. То есть я её сама пока что ещё изучаю, пытаюсь понять и как-то сама с собой разбираю типажи, э, других женщин вокруг меня, чтобы понять, куда они относятся.
Ага. А. Мгм. Так. Мгм. Так.
Так что пока что я ещё не советовала, ещ так сказать, пока что ещё я не ручаюсь за свою рекомендацию, но обязательно посоветую, если оно будет того стоить.
М, как здорово. Ну, хорошо, да, действительно стоит всё-таки проверить, да, на себе. Ну, а вот, а какие, м, стороны ты хочешь ещё проверить? Может быть, эмоциональные какие-то? Вот как ты будешь дальше себя чувствовать или в зависимости от сезона подбирать одежду? Или, может быть, какой-то ещё проверить, а, ситуацию, когда на деле, да, ты, может быть, выберешь какой-то костюм и пойдёшь там на встречу или собеседование? М, в каких ситуациях ты хочешь проверить вот вот эту всё-таки идею имиджа?
Да. Мгм. Мгм. Ну, наверно, действительно для меня всё-таки главный такой параметр- это именно в плане работы, потому что Ну, наверно, в повседневной жизни действительно как-то лучше всего нарядиться в нежную овечку, в нежную добрую овечку и как-то так привлекать к себе какие-то, положительных людей, положительные знакомства. Потому что всё-таки, когда люди вокруг видят рядом какую-то, ну, стерву, <chuckles> они могут испугаться.
Так. <chuckles> Так. Мгм. Мгм. <chuckles> Да. Мгм.
Да, но на работе, действительно, нужна какая-то немножко вот эта нота стервозности, чтобы как-то серьёзно к тебе относились, чтобы ты как-то серьёзнее себя держала. И мне кажется, действительно, это именно та самая платформа, где я хочу дальше т тестировать вот эту концепцию имиджа и смотреть, как это повлияет.
Ага. Мгм. М. Именно в каких-то рабочих моментах, рабочей ситуации, да? И, а А рабочая среда у тебя больше всего связана с чем? Или с людьми, или, вот, с чем больше связана?
Да. Она техническая, но она, как бы, тоже там много людей, и в основном там мужчины. И, то есть надо тоже понимать этот момент, что мужчины, когда видят нежную девочку в розовом платьишке, некоторые сразу как-то в думают, что она, как бы, н она не знает, о чём она говорит. К сожалению, есть такой момент. Так что это тоже играет роль: серьёзно одеваться, так серьёзно подходить к этому.
Мгм. М. Ну да. Мгм. Ну да. Мгм. Ну, действительно, возможно, тебе как-то придётся подобрать какие-то 2 образа, ну, или даже 3, да, там, например, для родных, для для мужа. И да, то есть там на работе ты должна будешь выглядеть, в общем-то, в деловом стиле, и нежелательно всё-таки мужчинам давать лишний повод, и сексапильность, возможно, придётся убрать, да. <chuckles> Да.
Да. <chuckles> Так и есть. Да, чтобы они там не путались, <laughs> чтоб на работе концентрировались. <chuckles>
Да, своих поня Точно точно. Ну, спасибо большое, что поделилась действительно своими какими-то, мыслями, да, и вот такой интересной статьёй, и своим имиджем. Спасибо тебе большое за приятное общение. <chuckles>
<chuckles> Большое тебе спасибо, было очень приятно и всего хорошего!